Güzel, gerçekten hani, bir tarz yakalamışsın ve onun üzerinde ilerliyorsun. Peki, mesela bu, ııı, şık tabir ettiğimiz kendin hani, onu öyle gördüğün giyim tarzında, eee, mesela olmazsa olmaz aksesuarların, kıyafetlerin neler acaba? Onları da söyleyebilir misin?
Hı hı. Evet. Evet. Eee, kesinlikle saat. Eee, saatsiz ben bakkala bile gitmem yani öyle söyleyeyim. Eee, çok seviyorum Evet, evet. Eee, eğer, eee, bir pantolon giyiyorsam ve nasıl de daha doğrusu, eee, üzerimdeki tişörtü pantolonuma e soktuğum bir, eee, ya da gömleği, eee, kombinim olursa kesinlikle kemer. Eee, mutlaka giyerim. Eee, bunun dışında az ben zaten, eee, gözlerimden dolayı, eee, gözlük takıyorum. O yüzden aslında bir aksesuar olarak bakarsak gözlük de benim için, eee, olmazsa olmaz aslında.
Hı hı. A! O derece. Hı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Anladım. Peki, ayakkabı tercihlerinde neler kullanıyorsun?
Yani, eee, rugan seviyorum, eee, deri kullanmamaya özen gösteriyorum. Eee, ben vejetaryenim bir yandan o yüzden biraz dikkat etmeye çalışıyorum böyle şeylere. Genelde giyersem de böyle suni deri belki olabilir. Eee, onun dışında klasik ayakkabıları çok seviyorum, eee, açıkçası konforlu olanları özellikle. Eee, yeni yeni böyle, ııı, modayla beraber görmeye başladım. Bu, eee, çıplak ayak, eee, diye söylüyorlar foodware falan diyorlar genelde yabancılar. Ayağın böyle şeklini biraz daha alan böyle öne doğru sivrilen değil öne doğru ge genişleyen ayakkabılar var. Onlar da yeni yeni çıktı onları denemeye başladım. Eee, ilginç geliyor onlar da.
Hı hı. Ha, bu ilginç. Anladım. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. A! Duymadım onu ama. Hı. İlginç. Hımm, rahat mı peki onlar? Yani Hı hı.
Rahat, açıkçası gerçekten rahat hissettiriyor. Yani zaten neden acaba, eee, ayakkabıların, eee, ayaklarımız, eee, öne doğru genişlerken ayakkabılarımız öne doğru daralıyor bununla alakalı hiçbir fikrim yok açıkçası.
Hıı. Hı.